Kak, ya ampun aku lagi bener-bener kesel banget loh, Kak. Soalnya iya, soalnya aku tuh berantem terus sama suami dengan masalah yang sama dan itu tuh berulang terus. Gara-garanya sih itu, Kak, soal keuangan keluarga gitu kan. Jadi, mmm, aku tuh tipe orang yang teratur gitu, Kak. Kalau misalnya soal keuangan pengeluaran gitu kan. Eee, apa namanya, aku tuh udah di pe e eee, tiap, eee, apa namanya, jatah bulanan itu udah aku pos-posin kan, Kak.
Ya, kenapa? Oh begitu.
Iya, kayak misalnya ini buat, eee, makan nih seb eee, selama sebulan, ini buat, eee, biaya sekolah anak, ini buat kita liburan, ini buat jatah orang tua mertua, dan ini buat misalnya jatah suami gitu kan, selama sebulan itu. Nah, tapi kalau suami aku tuh tipe orang yang kayaknya nggak mau tahu gitu, Kak, soal pengeluaran gitu kan. Sam iya, sampai akhirnya dia kayak boros aja gitu, Kak. Ketika misalnya aku lebih mementingkan fungsi gitu kan. Ini kan keadaan ekomen ekonominya lagi nggak baik nih. Eee, suami tuh enggak gitu kan. Dia tuh kalau misalnya apa-apa belum rusak udah ganti, kalau aku kan tipe yang rusak baru ganti gitu kan masih ada so besok iya, contohnya gadget, sepatu. Nah kalau dia enggak gitu kan. Nah gimana ya, Kak, cara menyampaikannya gitu kan ke suami, karena tiap aku ngomong mungkin aku ngomongnya secara emosi ya, Kak. Ini tuh, eee, malah jadi bertengkar dan pesan aku ke dia tuh nggak nyampe, kira-kira harus gimana ya, Kak?
Hmm, ngerti, mhm, terus? Mhm, mengerti. Iya. Oke. Oke, aku mengerti sih situasi yang Kakak hadapi ya. Dan ini memang, eee, butuh yang namanya, Kakak tadi mau komunikasi sama suami, tapi terhalang dengan yang seperti emosi atau mungkin belum ada waktu yang tepat. Aku turut prihatin nih atas apa yang Kakak alami. Tapi sebelumnya, eee, aku mau nanya-nanya boleh nggak?
Iya. Iya, boleh boleh gimana, Kak?
Nah seberapa sering sih, eee, pertengkaran atau miskomunikasi ini terjadi dan sebenarnya Eee, pemicu yang lebih sering, eee, terjadi ini apa? tentang apa gitu, Kak?
Wah. Pokoknya itu kalau misalnya kita ketahuannya tuh pas di akhir-akhir bulan gitu kan, "Kok ini udah minus lagi?" gitu kan, dan, eee, kadang-kadang tuh suami itu yang asalnya aku udah jatahin nih d eee sama suami gitu kan, dan itu juga atas persetujuan dia, berarti itu udah cukup kan, Kak, harusnya. Nah, dia itu udah minta lagi, Kak, belum sebulan tuh, udah 2 minggu, udah habis lagi kan. Nah, aku nanya, "Ini ini ke mana uangnya?" gitu kan. Terus dia bilang, eee, tadi ya, eee, dia ditawarin sepatu misalnya sama temannya gitu kan. Terus, eee, dia bilang, kasihan temannya gitu kan, nah gitu-gitu, banyak alasan gitu kan. Terus iya, itu kan dia nggak bilang dulu atau kadang-kadang ada yang namanya temannya minjem gitu kan, eee, emang nggak besar ya, kayak Rp150.000 gitu kan, tapi kan kalau misalnya sering gitu kan gimana gitu ya, Kak, jadinya
Oke. Mhm? Oke. Oke. Aku ngerti sih. Iya, Mhm.
Iya, tiap itu sih aku berantemnya gitu kan, Kak. Ketika ketahuan minus aku, apa namanya, berantem. Gitu, Kak.
Mhm. Oh. Eee, iya sih yang namanya tadi mungkin suami Kakak itu terlalu mudah ya, kayak terlalu baik untuk meminjamkan ketika ada teman mau minjem uang gitu kan. Walaupun jumlahnya nggak besar, tapi ya itu mempengaruhi terhadap, eee, keuangan keluarga gitu, Kak, ya. Nah, sebelumnya aku mau nanya juga nih, eee, sebenarnya di dalam keluarga itu siapa sih yang membuat atau mengatur keuangan gitu, Kak? Dan, eee, bagaimana tuh, eee, pembagian perannya itu, Kak?
Betul banget. Iya benar. Iya. Iya jadi yang ngatur keuangan tuh aku Kak, eee, kalo suami kayak misalnya nih ngasih ya, nih ngasih, eee, uang semuanya nih buat, eee, apa namanya buat kamu atur gitu kan kayak gitu Kak jadi, paling aku, eee, laporin aja ini uang, eee, buat ini ini ini ini gitu kan terus ini buat kamu cukup nggak gitu kan, kalau dia bilang kurang ya aku kasih lagi kan, eee, kalo misalnya dia bilang cukup ya udah udah gitu kan. Nah, eee, itu sih Kak yang yang apa namanya aku aku yang ngatur gitu kan sedangkan suami tahu beres gitu kan Kak nah. Iya makanya, ketika itu biasanya, eee, dia minus kan dia udah abis lagi dia ngambil jatah dari misalnya, eee, jatah liburan misalnya jatah, aku buat jajan itu kan, kayak apa ya. Nggak adil gitu kan sebenernya aku juga capek di rumah aku butuh liburan gitu kan, tapi uangnya udah kepakai lagi, gitu Kak.
Oh. Oh paham. Oh ngerti, mhm. Oh begitu, mhm, terus, eee, ada nggak sih Kak kayak tagihan atau utang yang menekan gitu, dan, tujuan finansial yang belum jelas itu ada nggak kira-kira di dalam, keuangan keluarga Kakak?
Iya, paling itu, ya, Kak, ada, sih, cicilan, ya, Kak, cicilan mungkin. Dan juga, eee, iya cicilan yang belum beres, ya, dan mungkin kayak ya, gitu, kan, akhir bulan, tuh, suka ada kayak bayar, eee, kontrakan rumah gitu, kan, Kak. Dan kalau misalnya tagihan utang, sih, eee, ada dikit-dikit, sih, tapi nggak nggak apa, ya, namanya nggak banyak gitu, kan. Nah, eee, ya, tapi itu aku yang ngatur semuanya Kak, gitu. Misalnya, nih, aku udah tau, nih, cicilan utang dan, eee, buat, eee, bayaran-bayaran itu berapa gitu, kan. Nah, kadang-kadang itu, sih, yang kayak, wah, eee, keambil juga Kak, jatahnya gitu, kan, selain yang liburan tadi, gitu.
Mhm. Oh, gitu. Mmm, paham. Iya. Oke. Jadi sebenernya, Kakak, tuh, udah mengatur keuangan keluarga sedemikian rupa gitu, ya. Dan Kakak udah ngepos-ngepos, nih, e pengep pendapatan per bulan ini berapa dan fungsinya ini untuk apa, untuk apa, itu semua es udah Kakak pos-pos seperti itu, ya, Kak, ya?
Iya. Iya, aku udah atur-atur pokoknya. Aku udah atur-atur semuanya, eee, udah paslah Kak, ya, menurut aku gitu, kan, tiba-tiba datanglah suami, dia bilang, "Ini aku udah habis lagi." wah itu udah kayak mood aku berantakan, Kak.
Mmm. Ke. Oke. Aku mengerti, sih, dengan situasi yang Kakak hadapi, ya, ketika Kakak ingin menyampaikan ke suami, eee, takutnya malah emosi dan segala macam. Nah, aku sebenernya ada, nih, beberapa saran untuk Kakak. Kira-kira Kakak mau denger nggak?
Benar. Oke, gimana tuh, Kak?
Nah, untuk seperti ini aku sarankan ya, untuk Kakak itu ajak bicara suami itu di waktu yang tenang. Jadi bukan di saat waktu yang sedang emosi atau sedang ada masalah keuangan seperti yang Kakak lakukan tadi sudah bener, Kakak khawatir ketika lagi emosi Kakak menyampaikannya salah gitu kan. Nah, untuk saran ke-2 mungkin, eee, bisa Kakak jelaskan nih, maksud dari sistem pos-pos keuangan Kakak. Jadi, bahwa tujuannya itu sebenarnya bukan untuk membatasi suami gitu kan. Tapi, e Kakak sampaikan bahwa untuk menjaga stabilitas, eee, keuangan keluarga seperti itu, Kak. Nah, kira-kira dari 2 saran tadi, e pernah enggak Kakak sampaikan atau pernah Kakak lakukan nggak?
Ya. Iya, bener bener. Oh gitu. Iya, eee, selama ini sih ya, Kak, kalau untuk melibatkan dia gitu kan dalam pos-posan itu, pos-posan keuangan itu belum sih, Kak, belum pernah. Tapi bener juga sih ya, Kak. Apa namanya, kayaknya memang harus melibatkan dia, mungkin biar dia tau gitu ya, Kak, biar dia nggak nggak seenaknya mungkin ya, Kak, kayak menghamburkan uang gitu kan. Biar dia tau nih ternyata, eee, apa namanya, eee, apa, ap apa yang, eee, kita, eee, pos-posin itu emang udah pas gitu ya, Kak. Nggak ada sisa mungkin karena mungkin akunya nggak ngelibatkan melibatkan dia gitu kan. Dia nyangkanya uang tuh ada aja gitu ya, Kak?
Oh begitu. Iya bener. Oke. Iya bener sih, Kak. Jadi, eee, saranku juga, eee, untuk melibatkan suami dalam penyusunan pos-pos keuangan itu, eee, berfungsi juga. Ketika suami merasa dilibatkan, biasanya itu akan ada kepatuhan yang, eee, dijaga gitu kan terhadap pengeluaran keluarga gitu. Nah, kemudian saran aku juga sih, eee, untuk mungkin Kakak bisa mengevaluasi ulang tuh pos-pos yang ada atau bisa menambahkan, e pos-pos fleksibel atau keperluan mendadak, agar suami seperti punya ruang gerak. Mungkin kita tidak tahu dengan kebutuhan suami dan semelem segala macem gitu kan. Nah, apakah hal ini sering terjadi, Kak? Atau setiap bulan terjadi ketika, eee, dalam akhir bulan suami selalu punya pengeluaran yang lebih nih, dan itu terus-terusan s terjadi setiap bulan?
Oke. Mmm. Oh iya, bener, bener sih. Iya, itu selalu terjadi setiap bulan, Kak, dan aku masih kayak polanya masih sama sih, Kak. Belum aku evaluasi lagi gitu, Kak, si, apa ya namanya, si jatah-jatah, si pos-posan uang itu, Kak. Bener banget sih. Aku belum pernah nyoba evaluasi, mungkin kayaknya harus, eee, nyoba ya, Kak. Biar, apa ya namanya, biar tau gitu kan. Ini mungkin aja kalau misalnya aku ngasih dana darurat, mungkin ya, Kak, gitu. Itu, bisa, apa ya, bisa, eee, berfungsi gitu ya, Kak?
Hmm betul. Iya. Bener, Kak. Jadi mungkin, eee, bisa ditambahkan seperti dana mendesak gitu, Kak, ya. Nah, untuk saran berikutnya mungkin Kakak bisa untuk memvalidasi nih perasaan suami gitu kan. Eee, khawatirnya, eee, jangan sampai m merasa terkontrol gitu kan. Dan, Kakak, aku sarankan untuk menjelaskan bahwa sebenernya ngepos-ngepos keuangan itu bukan untuk membatasi ruang gerak, tapi agar menjaga stabilitas keuangan, eee, keluarga gitu kan, dan seperti membuat aturan bersama gitu tentang apa yang harus dilakukan. Kalau satu pos minus, misalkan, eee, diambil dari flos eee, pos yang fleksibel gitu kan. Dan juga, eee, saranku Kakak sampaikan tuh seperti, eee, resiko ketika pos ini diambil, nanti khawatirnya kebutuhan-kebutuhan keluarga yang prioritas dan prepare itu akan terhambat, seperti itu. Nah, kira-kira, eee, saran dari aku relate dan, eee, bisa disampaikan enggak, Kak, untuk ke suami nanti?
Oh. Iya bener bener. Hmm. Iya. Oke. Iya iya. Iya, bener sih, Kak. Mungkin selama ini ya pertengkaran yang terjadi soal keuangan ini, kenapa pesan aku nggak tersampaikan, karena mungkin dia merasa terkontrol ya, Kak. Deh apa ya namanya, merasa dikontrol gitu kan sama aku gitu kan, jadinya iya. Jadinya dia mungkin nggak ngerti gitu ya, Kak, malah emosi mungkin ya, Kak, yang dia tangkap gitu malah bukan, eee, apa namanya padahal kan maksud aku tuh baik gitu ya kan, biar, eee, keuangan kita terkontrol, biar, eee, tiap bulan tuh nggak minus terus. Bener sih. Nanti aku coba deh, Kak, ya, mungkin tadi ya yang, eee, apa namanya, yang pertama, eee, apa namanya aku evaluasi gitu kan, eee, pos-posan itu kan ya. Terus mungkin yang ke-2-nya, eee, apa namanya, aku coba buat, eee, tidak mengkontrol gitu ya, Kak, buat, apa ya, eee, ngasih feedback-nya bukan feedba aku ngasih, eee, sarannya, mungkin bukan, eee, ngasih, apa namanya, ngasih masukan ke suami gitu kan dengan cara yang bagus gitu ya, Kak, tidak dengan cara emosi gitu ya, Kak.
Mmm bisa jadi. Mmm. Iya setuju. Ya. Bener. Masukan. Iya, Kak, dan sepertinya Kakak udah mulai tenang ya, ketika mendengarkan saran dari aku, dan, eee, semoga bisa disampaikan nih dengan suami agar tujuan keuangan keluarga ini bisa tercapai dengan baik.
Iya Kak. Makasih banget ya, Kak. Ini aku udah ngerasa lebih baik sih. Nanti, eee, kita ngobrol lagi ya, Kak.
Boleh, sama-sama Kak. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.